Jadi gini ya aku tuh mau curhat nih sekaligus minta saran ya, karena, eee, aku tuh bisa dibilang orangnya tuh nggak enakan banget ya, terus, eee, apa ya ibaratnya kayak semua permintaan entah dari temen aku, terus kayak dari pacar aku, itu aku kayak, eee, bingung gitu loh nolaknya gimana gitu kan. Karena rata-rata selama ini tuh kayak walaupun aku gak eee, kayaknya nggak feeling gitu untuk nge ngeiyain ajakan mereka, aku tuh kayak ngeiyain gitu loh. Terus, mmm, apa ya, berakhir aku kayak sebenernya nyesel gitu ngeiyain gitu, contohnya sih kayak pernah diajak temen aku nonton konser 1 artis luar negeri gitu, yang aku kayak cuman tahu 1 lagu gitu, tapi karena aku nggak enak akhirnya aku kayak iyain aja gitu kayak, "Oh, oke."
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oke. <chuckles> Bayar sendiri atau dibayarin?
Bayar sendiri masalahnya, sejuta. Jadi kayak, "Ya udah," gitu kan. Nah, mmm, terus aku kayak akhirnya nyesel gitu, maksudnya kayak, "Aduh aku cuman tahu 1 lagu gitu sepanjang 2 jam konser," gitu kan. Nah, mmm, akhirnya aku kayak berpikir, "Apakah aku udah saatnya nih memberanikan diri untuk menolak permintaan orang-orang?" gitu kan. Tapi di sisi lain tuh aku kayak, eee, belum pernah sih menolak yang kayak, "Maaf ya, nggak bisa," gitu tuh, kalau misalnya, eee, atas keinginan sendiri ya rata-rata tuh emang nolaknya karena nggak bisa, karena ada kerjaan atau mungkin ada acara keluarga gitu, jadi sebenernya aku mau minta saran gitu, gimana sih sebenernya, eee, aku bisa menolak permintaan mereka, ya maksudnya karena aku emang nggak suka aja tanpa aku ngerasa bersalah gitu atau terbebani secara emosional nih?
Ya ampun ya ampun. Mhm. Oke. Mhm. Oke, wah ini sih berarti tandanya kamu bisa dibilang people pleasure gitu ya, jadi pengennya tuh nyenengin orang gitu ya, bahkan kadang-kadang mengorbankan diri sendiri gitu. Oke, aku jadi paham sih. Nah, mmm, eee, tadi kan kamu baru nyontohin 1 gitu, eee, yang ngebuat kamu dan itu lebih banyak lagi nih kasus-kasus yang lain yang seperti itu gitu ya? Yang ngebuat kamu merasa terbebani atau bersalah tuh sebenarnya apa sih?
Iya. Nah. Iya ya. Betul.